Anda, a pesar de que sea algo tan simple y tan básico, y algo que todo el mundo hace, pues sí, yo tengo ese tipo de defensa. Exacto. A pesar de que ya es algo que hago anualmente en diferentes cosas, pues, sigo luchando contra eso y nada. Nadie me apoya con eso, porque mis padres dicen: "Hazlo, se te va a quitar".
Pero para ti no, ¿no? Eh, sí. Ujú. Claro. Sí, digamos, ¿sabes qué? Le restan como tus profesores, ¿no? Como que le restan importancia a lo que tú sientes.
Profesores, lo mismo, amigos, paff. Exacto, tipo, no sé, profesores, padres, incluso, amigos a veces. Aunque sea los amigos, eh, como que me aplauden después de mi mega lucha interna. Exacto, ¿el problema? Que me da pena que me aplaudan. <laughs> O sea, sí, no, es que es complicadísimo para mí, por eso. Es como bien complicado, tipo, o sea, algo así casual, yo puedo hablar tranquilamente hasta estoy tranquila, pero cuando ya son más de 3 personas, no puedo. Simplemente no puedo. Ya me da me empieza, yo tiemblo, me da, no sé, sudo, me da calor, me te juro. Es como, no sé, me estoy derritiendo. O sea, ¿es así como cuando dicen que a las brujas cuando les tiran agua se derriten? Pues, esa es como mi agua, ¿sabes? Sí. Ay, dios.
Ujú. ¿Interna? Ajá. Ah, también. <laughs> Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Qué qué me haces pensar? Que que a ti te da en general lo que tú sientes es vergüenza.

Mm, anda, es que no sé, es complicado reconocer cosas buenas cuando no hay. <chuckles> O sea, ¿dónde consigues?
¿Cómo dices que no hay? No, seg pues, es decir, muy probablemente, como de todo el mundo, tengas tus luces y tus sombras, ¿no?
Pues sí, ¿no? O no sé. <chuckles> Ay, quién sabe. Tipo, cada persona tiene su perspectiva diferente, ¿no? Solamente que mi perspectiva está como, como que fue pisada 7 veces y después la tiraron por un barranco, no sé.
Sí. Pues claro. Pero es que, digamos, sí sí, digamos, te pones en la perspectiva de de de mirar hacia la otra persona, cualquier persona, tú misma sabes que esa persona tiene virtudes y defectos, ¿o no?
Mm, pues sí, en base sí, uno sabe.
Sí, em, pero tú eres una persona como todo el mundo, es igual.
Okey.
Es igual para ti, y si tú ves lo malo en ti, lo malo no puede existir sin lo bueno.
Bueno, o sea ah, bueno, okey, sí, sí, tiene sentido tiene sentido eso. Sí, sí, sí, como cincuenta, cincuenta.
O o sea, que ¿sí?, como como la sombra no puede existir sin la luz.
Ya, claro. Sí, como vida y muerte, ¿no?
Por fuerza tiene que haber algo bueno, ajá.
Aunque no sé que es lo bueno entre esas 2. Am, pues, ¿de qué debe haber algo? Quizás, quizás. Y te voy a dar el punto te voy a dar el punto ahí. De hecho, tienes razón. Eh, de hecho, te puedo decir que soy buena hablando mucho. Hablando mucho, pero no frente a público, <chuckles> sí.
Tiene que haber algo bueno en ti, ¿mm? Imagínate, imagínate, p podrías hacer g grandes cosas con con un poquito más de confianza, ¿sabes? De pronto de pronto un poquito de terapia te podría ayudar un poquito a a a a ver más, ¿no?
Okey, terapia entonces. Entonces me recomendarías que trate de ir a una terapia, ¿no?
¿Sí? De pronto sí, una terapia psicológica para ver cómo si puedes ahondar más en esta vergüenza, a ver este miedo que esconde.